Bah, en fait, c'est ça va beaucoup, je pense, avec, heu, les liens, heu, interpersonnels, tu vois? C'est-à-dire que quand tu navigues dans ton quartier, dans ton nouveau quartier et bah, tu prends le temps de discuter avec la boulangère du coin, tu prends le temps de demander à un papy que tu auras croisé, heu, 3 fois dans la semaine, comment il va. Heu, tu, vraiment, tu tu tu, en fait, tu t'ouvres aux gens, tu leur parles et tu essaies d'apprendre ah oui, c'est important. Donc un grand sourire, en fait, il faut être super ouvert et et aller vers les autres. Parce que c'est vrai que dans nos dans nos cultures, on est plutôt individualiste et souvent sur la réserve.
Oui. Mmh mh. Ah, c'est bien. Mmh, ouais. L'ouverture c'est c'est important, mais oui ou sinon heu Oui. Tu crois que c'est à l'origine, tu crois qu'à l'origine, heu heu heu, l'homme est individualiste?
Non, je pense que, bah, si on regarde un petit peu dans l'histoire, ne serait-ce que, oh, on peut remonter très loin, hein. Du temps de la la pa enfin des 1ers hommes, en fait, ou même des des troupes nomades, heu, c'était souvent des petits groupes ou des petits, heu, ouais des petites communautés.
Oui. Oui. Mmh. Oui. C'est ça. C'est ça et heu, ils ont ils ont toujours été en groupe en fait. Mmh.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, je pense que, bah, avec la l'urbanisation, avec, heu, voilà des villes qui qui ont qui sont maintenant à des échelles incroyables où tu as plusieurs millions de personnes qui cohabitent. Il y a une forme de repli sur soi dans l'anonymat collectif, en fait.
N oui. Et C'est ça. C'est ça et même, heu, la virtualisation, heu, enfin plein, plein de choses, heu, ouais.
Ah oui, complètement, c'est vrai qu'avec toutes toutes toutes ces ces plateformes, heu, pseudo sociales, heu, finalement on arrive à se cré
<chuckles> <chuckles> Mmh. On perd du social, voilà c'est ah.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait on vit à travers nos nos avatars et et il y a plus vraiment, heu, de choses, heu, réelles, quoi. On se crée des rôles. On s'invente, heu, des noms. On s'invente des histoires et au final, heu, bah, l'authenticité là-dedans elle elle a tendance à disparaître.
<chuckles> Ah, oui. Oui, hein C'est ça.

Ouais, alors, ça a pris un petit peu de temps, évidemment, mais c'était une association qui s'appelait Exprime, heu, en Sud Alsace. Et en fait, l'idée de cette association, c'était ça tournait autour du développement, heu, personnel
Mmh mh. Mmh d'accord. Ah, c'est chouette, mmh.
mais dans un cadre, heu, de groupe, en fait.
Oui, mieux se comprendre, heu, partager nos sentiments, nos nos ressentis, nos é émotions et et et du coup ça aide à comprendre, heu, ce ce groupe, heu, donc heu, cette appartenance, mmh.
Voilà, mais tout à fait. C'est ça, donc tu partages des apprentissages, en fait, donc tu as plusieurs interven intervenants qui peuvent être, heu, des gens du bien-être, heu, physique ou ou ouais, ouais, ouais, donc il y avait des groupes de de gym, tu vois, il y avait des groupes d'apprentissage. Alors moi, par exemple, heu, ma contribution, c'était de d'initier un petit peu les gens à la lecture, heu, des caractères chinois, tu vois, comme c'était des choses que je sais que que je connais bien, heu, du coup, j'expliquais un petit peu comment ça fonctionne et ça ça s
Mmh mh. Mmh, ça devait être intéressant. Mmh. Mmh mh. Ah! D'accord. Mmh mh. Ah, c'est intéressant, vous pouviez vous-même, heu, faire, heu, des des a des entre guillemets «des ateliers», heu, pour, heu, ah, c'est génial! O
Tout à fait, c'est ça. Après, je faisais la musique aussi, donc heu, je faisais des petites soirées à thème, heu, ou même des soirées karaoké pour, heu, pour ambiancer un peu le groupe, heu, donc ça, ça faisait aussi partie de de de mes cordes d'action.
Mmh mh. Génial! Et du coup tu tu en parles au passé alors, heu, est-ce que tu tu n'en fais plus partie de cette associa? D'accord.
Bah, j'ai changé de région, en fait, donc je suis retournée, heu heu, sur la terre de mes ancêtres, en Bretagne. Mais mais mais cette association-là, c'était ma toute 1re et ça a été vraiment un un ouais, ça a été une révélation parce que ça m'a donné tout de suite, heu, l'idée que je faisais partie, bah, d'une d'une communauté et du coup, bah, le sentiment de solitude, si tu veux, il a il a il a disparu, heu, très vite, quoi et et j'ai trouvé la dynamique intéressante, quoi.
Mmh, d'accord. Une révélation? Mmh mh. Il s il s'est envolé. Mmh mh. Et, est-ce que c'est Ah bah oui, c'est sûr, heu, c'est c'est très, très, intéressant même et heureusement que ça existe! Hem et est-ce que ça t'a aidée justement, heu, dans cette, heu, ville d'al d'Alsace à te faire, heu, des connaissances, heu et et heu, en enjoyer ta vie, quoi?
Ouais. Oui.